Mmm, oke, gak konsisten ya Kak. Tapi pernah gak sih Kakak berpakaian udah effort ya, tapi komentarnya tuh jadi negatif atau malah positif nih dari pasangan?
Mmm, sebenarnya kalau masalah dikomentarin negatif itu untungnya enggak pernah sih Kak, tapi yang mhm, bener. Yang aku sebelin itu ketika udah ya namanya cewek ya pastikan dandannya banyak banget ya, udah dari badan, muka, pakaian, wah segalanya gitu. Tahu-tahu enggak jadi pergi, itu kan rada menyebalkan ya, gitu. Jadi, sebelnya di situ sih.
Mmm, alhamdulillah. <chuckles> <chuckles> Oh tentu. Wah. <laughs> wah, iya sih, bener banget tuh Kak. Mhm mhm. Nah kalo dari sisi media sosial, ada gak sih Kakak ngikutin tren-tren yang, eee, Kakak anggap, eee, public figure ini jadi oke banget sih gayanya dan Kakak cocok nih dengan gaya itu, ada gak Kak?
Mhm.